そこまではないです。うん。そこまではないですけど、やっぱり、え、ふよく考えますね、普段ね。うん。よく考えて、なんかそゆふにネガティブなことを考えないようにはしてるんですけど、うーん、それに、そゆこと考えて、ん、も、何も変わらないと、事態はね。だから、す自分でコントロールできないことは
うんうん、なるほどなるほど。はい。 うーん。 はい。 うーん。 はい。あ、ない悩みすぎても、うん、かかいせそれよりは具体的な、なんか、うん、対策を考えたりとかっていうことをされてるんですかね。
ね、考えない方がいいんですけれどもね。うーん、だけど うーん。 そうなんですよ。でもやっぱりドキドキしますね。あうあの時々ね。もしそんなことがあったらどうしようと思って、うん。
ああ。 さっき言った、どどあ ああ。 結構、うん、からどいどうあの、心臓的にもう、動悸が出てくる感じですか？ま、しん心配すると
う、そうですね。ほんとに、あの、なんか、そゆ風なモードに自分が、こう、入り込んじゃうと、なんか、ほんとに、こう、最悪のことを
うーん。 はい。 うーん。結構ああ、最悪のことまでちょっと思いが、あってしまうんですね。
考えちゃいますね。 うーん。うん。うん、ま、それは、あの、その、短期的なね、あの感情ですけどね。うーん。
はい。うんうん。はい。